Legit ba? Ah, sa 'kin parang hindi ko naman masyadong trip yung ano, coffee sa Starbucks bukod oo frappe din at the same time mas maganda sa pick up, pick up coffee. Yeah, 'pag ka Oh, Zeus, hindi pa, hindi ko pa na-try si Zeus, kapag may free time off. 'Pag 'pag libre oras ko, sige, papa ma papanoodin? <snorts> Oh, Spanish din? Na mahilig ka din sa Spanish?
Hmm. Frappe kasi. Ay, okey. Pick up talaga? Sa "Zeus" Kasi pinakamura, eh. A na-try mo na si "Zeus?" Try mo. Maganda, ay maganda masarap, si ano dun Spanish latte. Oo, oh, hindi. Dun lang sa Zeus lang. Si Spanish latte kasi 'di ba meron siyang condense? Milk? Ayoko nun, ayoko talaga.
Hmm. Oo, yun, halos ayaw mo ng condense?
Ayoko ng may condense sa coffee ko. Pero, kay kay zu hindi, ewan ko hindi ko type yung lasa.
Bakit? Feel mong sobrang tamis niya? Gano'n?
Pero Siguro, pero si Zeus kasi, yung Spanish Latte niya hindi mo malalasahan yung yung condense. Kung ikaw is more of a bitter side na kape, yung yung medyo matapang yun, dun ka. Si Zeus medyo matapang siya.
Mm. Oh. Oo. Oo. Oh. Parang mare-recommend ko 'yan kapag ano, 'pag may free time kami ng aking "Jusawa." Sige pupunta kami diyan, sa "Zeus."
Oo. Try niyo. Oo, oo, i-try mo 'yan. Sa pick up ano ba masarap? E e h'wag lang ay yung Spanish na may lasang condense, ah.
Ah Ano bang masarap na pick up. kasi halos lagi Spanish talaga mm, Spanish din talaga yung tina-try ko, pero sobrang affordable din kasi niya. Tapos, masarap din yung mga iba niyang iba niyang mga coffee. Nakalimutan ko na lang yung mga iba naming "Caramel macchiato." 'Yan, masarap 'yan.
Spanish talaga? Oo. Hmm. Hmm. Mhm. Caramel, hindi rin ako ma-caramel. <chuckles> Ang daming ayaw sa kape nakakainis 'no?
Hmm. <chuckles> Ano ka talaga, pang-matapang kang coffee 'no? Sa 3 in 1 anong favorite mo? <chuckles> Oh, bakit naman?
Ang Oo. Ah, matapang. Hindi ako nag-ti-3 in 1, hindi ko type. Eh, parang, nung mga lately kasi ano parang ano lang, parang feeling ko lasang ano na siya, lasang gamot. May aftertaste na ako no'n. Pero kapag nag-di-DIY ako ice coffee. 'Yong, 'yong nag-trending dati sa Facebook. Sa seven eleven.
Oh, mm. Mm. Oh, naalala ko yun. Hmm, mm.
Ah, si "Oatside" na milk.
Oo.
'Yan, 'yan 'yan.
Sobrang nagho-hoard yung mga tao dun, yung oatside na yun. Hindi ko pa na-try coffee coffee ba talaga siya or
Masarap siya. Na-try mo na? I-try mo. Hindi, milk yung "Oatside?"

<chuckles> Kasi
Mm, totoo, ewan ko. Parang fe oo.
ang vu hmm, <clicks tongue> ako naman, natatakot ako sa horror kasi, hindi ko kaya. Ba't buti ikaw, 'dik 'di ka ba natatakot every 3:00 AM, na baka mamaya mo nasa mukha mo na lang. <chuckles> anong
Ay, mm. Kaya, oo. Hindi. <chuckles> Hindi, hindi naman, hindi ko naman siya nai-imagine.
anong favorite mong movie na horror? Mm.
Horror? Madami na akong napanood, eh, ka yung iba nga ay, 'di, yung tumatak na lang sa'kin, yung Shutter.
<smacks lips> Oh, parang familiar siya, pero hindi ko pa napanood.
Napanood mo na ba 'yon? 'Yon yung, ano yung may naging girlfriend siya. Pero parang ano, parang pinagsamantalahan siya ng mga kaibigan niya. So, parang naging kasama siya, parang accomplish siya. Tapos no'ng namatay siya, ah, may camera kasi 'yon, eh, laging nagki-click-click, gano'n.
Ng? Hmm. Ooh. Mm. Mm.
Sa tuwing nag-aano siya, sa tuwing nag, anong tawag mo rito, nag, ah, nagtitimbang, yung timbang niya is dumodoble.
Hmm. Oh, I remember that. Alam ko na naalala ko na siya.
Yan, 'yon 'yon, nando'n siya sa balikat, kaya medyo mabigat siya, 'yon.
Mm, tas sobrang sobrang bigat niya, 'di ba, everytime na nagkikilo siya, tapos ano, sinasabi niya sa ibang tao na, "Sobrang sakit ng balikat ko", gano'n. And
Oo, oo. Kaya nga, hmm. Oo. Kasi nakasa nakasakay sa kanya yung babae. <chuckles>
Mm, nangilabot ako, naalala ko yung ano, itsura ng babae. Lumabas lang kasi 'yon sa TikTok ko last time, and sobrang mm. Sabi nga nila, pero hindi ko pinanood kasi nakakatakot, hindi ko keri. Mm.
Ah, oo, o oh, 'yon, maganda siya. Nakakatakot. Uh, ano pa ba yung basta yung mga gano'n, o kaya, kung hindi man horror, yung mapapaisip ako, yung gano'n, mystery gano'n.
Oh. <chuckles> Oo, gano'n halos yung mga pinapanood ko, like yung Mirage, kaya ano, nire-reco sobrang sakit talaga sa ulo no'n. Ikaw ang mapapaisip, pati 'yong ano Fractured, 'yon, maganda din 'yon, baka napanood mo na 'yon.
Ay, gano'n siya. Fracture, ah.

Oo. <chuckles>
Oo. So yung mga kasama ko kapag nanonood kami ng movie, kunyari sa sinehan hindi sila nagugulat sa pinapanood nila, sa akin. Oo, oo sa akin.
Mm. Oh, nagugulat sila sayo. <giggles> Alam mo yun meron akong napanood lang din kanina sa FYP ko sa TikTok, nanonood sila ng horror ta's ginawa nila nanonood sila ng cocomelon nga 'pag may jump scare <chuckles> Matatawa ka na lang, hmm. Ka
Mhm, mm. <chuckles> Oo yoon. E sila si sakin sila na nagugulat pero ako pagkatapos kong tumili, tumatawa ako.
Mm. <chuckles>
<laughs> Oo, kasi nagugulat sila, eh, kaya natatawa ako. <chuckles> Ay, pero alam mo bukod dun sa ano sa panonood ng movie, meron ka bang ibang ano hilig or yun lang talaga?
<chuckles> 'Tsaka an mm. Mhm. Um, hindi, naglalaro din ako ng Wild Rift, ikaw ba?
Wild Rift, sa computer yan, or sa phone?
Mm. Sa phone, para rin siyang ML, pero mas difficult siya laruin kasi mas magagaling yung mga kalaro mo, mas parang iba-iba 'yong ano utak ng mga naglalaro dun sa sobrang bilis ng kamay nila kasi na agad napapatay gano'n, agad maganda siya, ay <chuckles> Ano ikaw ba?
Hmm. Hmm, mm. Kalaban. Ah. Cannot be sa'kin yan. Ang bagal ko kasi. Ako
Bukod sa panonood?
actually ano, ah, 'pag sa bahay lang 'no wala, eh, 'pag sa bahay. Pero kapag kunyari nasa labas, kunyari, ah, mag-mo-mall ganiyan, hindi naman ako nag-sho-shopping talaga kasi siyempre ang hirap ng buhay ngayon ang hirap kumita ngayon, eh. More of window shopping pero kapag lumalabas ako hindi puwedeng hindi ako bibili ng kape kahit anong kahit saan ng store. Ha?
Mm. Oh. True. Oo, I feel you. Oh, favorite mo yung kape? Anong favorite mong coffee?
Coffee, ah yung brand kung saan nabibili gano'n?
Oo.
Eh, di siyempre dun na tayo sa pinakamahal, sarap niyo dun, eh. <chuckles>
Starbucks. <chuckles> Oh.
O oo doon. A ano ba, more of frappe kasi ako dun, eh.

<laughs> Wala kang kasamang manood 'no?
Ah, natakot din. Hmm, wala. Ah kaya minsan sa phone na lang. Eh, mas maganda kasi manood kapag, ah, sa TV, eh, 'di ba medyo malaki 'yong screen niya? Kapag sa cellphone kasi ang liit, eh. Tapos 'pag 'pag nilalakasan ko, nagagalit naman sila. Kasi naririnig nga nila.
Mm. True. Eh. <chuckles> Siyempre sila din matatakot. Lalo na 'yung mga ano, 'no? Sound effect ng horror. Grabe.
Naririnig nila. Oo. Totoo. Mm. 'Yung eh, minsan nga namin triny 'yan, eh. Hala, 'yung mga anak ko ayaw na mag CR mag-isa.
Mm. <chuckles>
Ayaw na maghugas ng kamay mag-isa, natatakot na.
Grabe naman kasi kapag ano, lalo na kung traumatizing talaga 'yung pinapanood. Me hindi ko na matandaan kung ano 'yung last na napanood ko na horror, pero dumating sa point na nakikita ko siya, as in nakikita ko, 'yong hindi naman oh, siguro nagi nag-de-delusion lang ako pero nakakakaba kasi kung ano 'yong nangyayari do'n. Kaya, hindi na ako nanood ulit. 'Di ko na keri. Mm.
<chuckles> Oo. Lagi? Ulit? Ah, sa'kin naman basta't na ano ko, na ewan ko, weird ata ako. Parang mas narerelax ako kapag 'yun. Kahit 'yung ano, 'yung 'yung kinakabahan ka na, nagugulat ka, wa wa okey lang.
Mm. Iba pa naman kasi siyem ano, mas gusto mo talaga 'yung mga may thrill 'no. Iba naman kasi 'yung pakiramdam din ng excitement, at the same time siyempre nakakakaba. Iba 'yung pakiramdam na nakakakaba 'no? Kaya masaya din.
Para sa akin. <scoffs> Oo. Oo, may mga horror. Ewan ko, ewan ko ba. Oo. <chuckles> Oo. Tapos ano 'no, madilim 'yong 'yong ano oo. Kunyari kunyari nasa bahay ka lang, madilim tapos, ah, medyo malakas 'yong 'yong sounds, tapos ako kasi 'yong ano, kapag kasama mo ako manonood ng horror movies, tumitili talaga ako.
Paligid mo. Oh. Oo. Mm.

Mm, tapos?
Tapos bili ka ng, ah, Nescafe Gold.
Like, mm, oh, Nescafe Gold.
Ang ginagawa ko kasi 2, 2 sachet ng Nescafe Gold, Nescafe Gold tapos yung Oatside milk ta's lagyan mo ng co ah, asukal, sugar eh, sweetness of your choice. So, lagyan mo si ice sa i unahin mo yung ice tapos si Oatside tapos i-dilute mo na si ano si kape sa iba, oo kahit konting mainit na tubig lang, coffee plus sugar. Kapag diluted na siya kung gusto mo nag-fo-foam ka yung parang, ah, milk fo frother kung naggaganon ka okey lang din mas mas maganda tignan <chuckles> ta's saka mo, oo.
Mm. Hmm. Oh, ice. Oo. Mm. Mhm, yung coffee, hmm. Mm, masarap pa nga din. Mm. Oo, mas masarap din daw, masarap din daw.
Ta's lagyan mo na 'yon dun, oo try mo 'yon.
Hmm, ah, sige i-ta-try ko din 'yan, ang ganda naman ng mga napag-usapan natin. <laughs>
Oo nga, eh, pero, ah, ngayon ba meron kang bagong hilig na sinubukan.
Wala, eh, halos kasi nasa bahay ako, eh, kaya
Hmm, mm.
Pag-aalaga ng bata siguro yung bago ko nahilig, <chuckles> bago, mm, meron na kami ano, seven, mag-se-seven months siya sa 14. Hmm, naku ang kulit-kulit ng ba babae sobrang kulit. Oh, maganda din daw ang lalaki kasi mas sweet daw sa'yo sabi kapag sa mom.
Oh, may baby na kayo pala. Hmm. Uy, baby pa talaga. Lalaki, babae? Uy, sana all, ako kasi dalawang lalaki. Mm. <chuckles> Ah, oo. Pero lagi kasi silang ano nag-aaway.
Mas hinahanap nila yung mama. <chuckles> Makulit 'no, sobrang kulit, grabe naman 'yan.
2 na nga lang sila, eh, oo, yung age gap kasi nila 6 years. So, alam yung kahit medyo mahaba yung malaki yung age gap nila nag-aaway pa rin sila.
Mm, <smacks lips> pero Oh. <chuckles> Hindi alam mong kuya sa kapatid 'no, <chuckles> sa bunso.
Ah, okey naman si kuya kaso medyo, ah, medyo masama lang ugali ng bunso o baka dahil bunso siya kaya alam niyang
<chuckles> Baby kasi alam niya na. Mm.
alam niyang hindi siya papatulan or papagalitan yung kuya niya pag pinatulan siya gano'n.
Oh, magaling na bata alam na, alam na niya kung paano ano 'no?
Naku. Oo. Totoo. Ayun alam mo i-ta-try ko yung mga yung mga si sinabi mong ano 'no, kape sa pickup, mag-ta-try ako sa pickup at saka yung, ah, sa Zues 'no, at saka yung, ah, mamaya, maya-maya lang talaga ita try ko 'tong ano, 'tong yung sinabi mong movie. So, yun basta may so "So above, so below" talaga ang, ang title, ah, sige "So above so below."
Naku. Mm. Ako din. Mm. Papanoorin mo 'yon? <chuckles> "So above, so below," 'yon. Mm, 'yon yung pangalan niya talaga and ako din ta-try ko din yung mga na recommend mo na ano, coffee ta-try ko 'yan and thank you salamat sa
Oo, try mo 'yon. Alam mo salamat din sa oras mo.
salamat ng madami. Nakakatawang kausap ka ingat din.
Oh, ingat palagi. Kaya nga, ah, bye.
Ba-bye.